बिल्कुल, पता है, मतलब ऐसा होता है कि मैं अपने दोस्तों से क्योंकि शुरू से उनको पता था कि ये ये करना चाहती है। वो हमेशा मुझे आज भी कहते हैं कि ये ये तू जो करना चाहती थी वो क्यों नहीं किया? मतलब वो करना चाहिए था ना जिसमें तुम्हारा अपना मन लगता है फिर मतलब मैं भी उन्हें ही समझाने लग जाती हूँ कि नहीं यार अब फैमिली भी तो कुछ होती है ना? उन्होंने पाल-पोस के इतना बड़ा किया है इतना सब कुछ उम्मीदें रखीं हर कुछ मेरा पूरा करते हैं, तो वो मुझे ये कह
हम्म, हाँ, बुरा तो लगता है कि बिल्कुल अ, कि उनकी बातों को कैसे ना करें? तो 1 बार आप ए, बात करने की कोशिश की हैं मतलब जो भी आपके थोड़ा नज़दीक है, चाहे माँ या फिर पिताजी उनसे 1 बार अ, अपनी बातों को सब रखने की कोशिश की? उनका क्या किस तरह का उनका रिएक्शन था?
हाँ। बिल्कुल। जी। नहीं, दरअसल सच बताऊँ ना तो मेरा ए, मतलब अंदर से हिम्मत नहीं होती है कि मैं उनसे जाके कुछ कहूँ, कि पापा मुझसे ये नहीं हो रहा है, या फिर मम्मी अब मेरे बस के बाहर है ये सारी चीज़ें, मतलब पढ़ती हूँ ऐसा नहीं बहुत पढ़ाई करती हूँ, सब कुछ करती हूँ पर जब भी कोई एग्ज़ाम जैसे दे के आती हूँ, पता चलता है कि यार एग्ज़ाम ही लीक हो गया। पता चलता है कि पहले से ही पेपर लीक है धाँधली हुई है, बच्चे मतलब रोल नंबर के बाद हाँ, उम, हाँ।
उम, तो आप अच्छा महसूस नहीं करती हैं एग्ज़ाम देने के बाद या फिर देरी हो जाती है तो फिर लगता है आपका समय जो है व्यस्त हो गया मतलब कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है इस चीज़ में। हुँ।
ह बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ऐसा ही होता है और कभी-कभी तो ये भी लगने लगता है कि यार इतना टाइम 3-4 साल मैंने इसमें दिया है, पूरा सब कुछ वेस्ट हो गया। क्योंकि पता है? मतलब इसका ना मेरे रूटीन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसा है कि मैं सोचती हूँ कि रोज सुबह उठ के अपना जो काम है, उसमें लग जाऊँ, एक रूटीन बनाना है, एकदम एक पक्का रूटीन जिसमें मैं सुबह 5 बजे उठूँ और ब्रह्म-मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करूँ, रिविज़न करूँ, शुरू से अपना रूटीन जो है रात के 10 बजे सो जाना है, खाना अच्छा खाना है, हेल्थी खाना है अपने आपको फिट रखना है, ये सारी चीज़ें अब हावी होने लगीं हैं मेरे ऊपर।
हम्म। जी, ये तो अच्छी बात है कम से कम आप प्रयास कर रही हैं, तो कभी य अ, ये सब करने की कोशिश की? तो फिर कैसा अनुभव हुआ आपको?